Hm, in gewisser Weise auch, genau, ähm. Und, ähm, deshalb, äh, weil ich das halt dann wusste, ist es und ich vor allen Dingen ich ha bin da aus 'm Studium ausgetreten, weil das war das Studium war eh nix für mich, ähm, aber das hat mich halt unheimlich befreit dann. Und wegen der auch wegen der Diagnose konnte ich bin ich halt jetzt wieder
Ja, okay. Mhm.
auf 'nen Normalzustand, in Anführungszeichen, zurückgekommen, in der Form, wie's davor war. Also, nicht wie bei meinen Eltern, weil meine Eltern haben mir die ganze Zeit das hinterhergetragen, ne? Deshalb ist es dort nicht weiter aufgefallen, sag ich jetzt mal. Also, schon, aber die haben's halt dann ausgeglichen, leider. Ähm, und, ähm, genau, hier hier ist es dann halt aufgefallen und es war von Anfang an so es es war schon immer so, dass ich ein unheimlich unordentlicher Mensch war. Ich hab nie aufgeräumt und so weiter, also katastrophal eigentlich, ne? Und, ähm, das hat halt, wie gesagt, dann wirklich maximale Züge angenommen. Ich hab nur noch ich hab ich war ich ich bin nicht mehr einkaufen gegangen. Ich hab, äh ich hab nun wirklich nur noch Dosen-Sachen gekauft, weil ich nicht mehr kochen konnte, weil ich weil ich einfach nicht mehr mental dazu in der Lage war, zu kochen. Weil, wie gesagt, d d im das ADHS, wenn wenn du wenn du hormonelle Diskrepanzen hast
Mhm. Ja. Mhm.
äh, verstärken sich die ADS Symptome massiv. Und Cortisol, das Stresshormon, ist ja 'n Hormon, ne? Und deshalb dreht dann das ADHS durch und dann macht dein Körper quasi zu und dann ist bist du nicht mehr in der Lage, irgendwas zu machen, ne?
Okay, ja. Ja. Oh wow, ja. Wir sind jetzt aber noch während deiner Studienzeit. So ist es dir währenddessen ergangen, ja? Okay. Mhm. Zur Einordnung, ja.
Genau. Genau richtig. Und, ähm, genau, und dann und um dann jetzt den Kreis zu schließen, jetzt geht's mir halt viel besser, ob objektiv gesehen und ich habe sehr viel erreicht. Ich habe ich ich bin ich hab wieder alles zugenommen. Ich bin ich koche regelmäßig. Ich mein Zimmer ist Äh, <laughs> es ist besser, sagen wir jetzt mal so, es ist se es ist sehr viel besser, sagen wir's jetzt mal so. Es ist immer noch weit weg von gut, aber es ist sehr viel besser. Und das ist auch einer der Gründe, warum es mir so schwerfällt, weil, es sind halt so Minischritte
Einigermaßen? <giggles> Ja. Ja. Ja, sehr schön.